हुँ। स्टार्ट
हाँ मैंने कर दिया था। हाँ जी।
हुँ।
तो मुझे आपसे ये पूछना था कि अपने जो मेरा मन है वो काफ़ी अशांत रहता है और काफ़ी चीज़ों को लेकर मेरे मन में ना एक उथल-पुथल सी बनी रहती है। अ, जो मेरा दिमाग है वो सोचता रहता है और मैं चाहता हूँ कि मैं ये सब चीज़ों को अ, चीज़ों से अलग होके शांत कैसे रह सकता हूँ? और इसमें जैसे कोई मेरे परिवार को ले के बात हो जाती है या कोई काम को ले के बात हो जाती है, इन सब चीज़ में ना मेरा दिमाग या मेरा मन उथल-पुथल होती रहती है, इधर-उधर घूमता रहता है। अ, ओवर थिंकिंग करता है, सोचता रहता है, मुझे समझ नहीं आ पाता कि वो टाइम पे मैं क्या करूँ? और इससे काफ़ी चीज़ें ख़राब होती हैं, जैसे मेरे परिवार में भी, मेरे रिश्तेदारी में भी या मेरे दोस्तों में भी मुझे काफ़ी चीज़ें अ, मेंटेन करने में अ, दिक्कत हो रही है। तो मुझे यही आपसे जानना था कि अपने जो मेरे मन की उथल-पुथल है उससे अलग होकर शांत में कैसे रह सकता हूँ? मुझे थोड़ा इस बारे में बताइए।
जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल, मैं आपकी बात जो है बहुत अच्छे-से समझ पा रही हूँ, की किस तरीके से आपका जो मन है वो विचलित हो चुका है और कैसे आपके मन में एक अजीब से ख्याल जो है वो हमेशा आते रहते हैं चाहे अपने रिश्तेदारों को लेकर या अपने कार्य स्तर पर लेकर और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको इस बेचैनी से बाहर निकालने के कुछ अच्छे उपाय बता पाऊँ। लेकिन ये सब बताने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपके बारे में और जानना चाहूँगी? जैसे किस तरीके के विचार हैं जो आपको ज़्यादा परेशान करते हो? जैसे कि अगर कार्यस्थल पे हैं तो नौकरी में या कमाई से रिलेटेड है? या अ, आपके बॉस के साथ जो आपका रिलेशन उसके ऊपर है? या अपने घर में अगर बात करें, तो किस तरीके की ऐसी बातें हैं, जिनसे आपका मन जो है सबसे ज़्यादा विचलित हो जाता है?
अ, जी, बिल्कुल, मैं आपको ब बताना चाहूँगा की जो मैं अभी जो सिचुएशन में हूँ, जो मैं फ़ील कर रहा हूँ। अ, हो ये रहा है कि अ, मैंने कुछ दिन पहले ही अपनी जो नौकरी है वो छोड़ दी है। और उसके बाद अ, काफ़ी अलग-अलग जगह काम करने के बाद मेरा मन इतना उथल-पुथल हो चुका है कि मुझे समझ नहीं आ रहा की मुझे दोबारा नौकरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। पैसे की मुझे ज़रूरत है मुझे पता है मुझे नौकरी से मिलेंगे, पर मैं वहाँ पे जाने का या अ, कुछ अपना काम कर लूँ अ, इतनी साथ मैं बताता हूँ चीज़ें, अपना काम कर लूँ या नौकरी कर लूँ या फ्रीलांसिंग कर लूँ और की मतलब मैं समझ नहीं पा रहा क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी मैं बहुत ज़्यादा कन्फ़्यूज़ हूँ, इस वजह से मैं काफ़ी अशांत भी रहता हूँ और मैं किसी को ढंग से बुला भी नहीं रहा इस अ, इस चीज़ को लेके।
जी। हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी, जी, जी बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ कि किस तरीक़े से आपका म दिमाग जो है वो असमंजस में घूमा हुआ है और किस तरीक़े से आप एक जो निर्णय है एक वो नहीं ले पा रहे हैं कहीं न कहीं मन की अशांति की वजह से। तो मैं आपसे एक बात और इस विषय पे जानना चाहूँगी कि अ, ये जो आपके मन में विचार आते हैं वो क्या एकदम से आते हैं, अ, या किसी एक पर्टिकुलर कोई बात एकदम से उठ जाती है तब आते हैं और ये ज़्यादा ते होते हैं कितना परेशान करते हैं वो आपको? मतलब इनकी इंटेंसिटी हम कह सकते हैं कि क्या रहती है कि बहुत तेज़ है या धीरे-धीरे करके विचार आते हैं और धीरे-धीरे आप इनका एक कह सकते हैं कि बड़ा-सा 1 बॉक्स सा बना लेते हो सारे विचारों का या तुरंत-तुरंत अ, आपको आता रहता है? जी।
अ, जी, धीरे-धीरे तो नहीं है, पर बॉक्स वाली बात आपने सही करी है कि बॉक्स बन जाता है पर होता क्या है, मान लीजिए मैं कोई अगर कोई वेब सीरीज़ देख रहा हूँ या कोई अ, मूवी देख रहा हूँ या कुछ भी ऐसा अगर अ, टीवी में आ गया कुछ अ, मेरे काम से रिलेटेड कुछ तो मुझे अ, मेरे मन में अ, सोच शुरू हो जाती है कि यार ऐसा होता है काम में। फ़िर सबसे ज़्यादा मुझे दिक़्क़त होती है रात को। रात को, अ, नींद मुझे अच्छे से नहीं आती मैं सो नहीं पाता क्योंकि रात को ना डेली पहले क्या होता था कि मुझे पता था कि मैंने सुबह उठना है काम पे चले जाना है। पर अभी मेरे पास काम नहीं है और सु डेली रात को ये है सोता हूँ, अ, सोए सोचते-सोचते सोता हूँ कि पता नहीं अ, क्या होगा आगे जाके और मैं कैसे अपनी ज़िंदगी को सही करूँगा या कैसे अपने ख़र्चे निकालूँगा। बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं इसमें।
जी। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ। ठीक। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी, जी। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ कि किस तरीके के विचार और किस तरीके की परेशानियाँ जो हैं आप जिनसे जो है इस समय जूझ रहे हैं। और कैसे आप चाहते हैं कि आप इससे आगे बढ़ के और अपने मन को अशांत कर सकें, अपने मन में होने वाली उत्पल अ, उथल-पुथल को दूर कर सकें। मैं आपसे एक बात यह भी जानना चाहूँगी कि ये जो विचार आते हैं आपके मन में जो आप जिस वज़ह से इतना ज़्यादा आप खो जाते हैं, अपना सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, ये विचार आपके किस समय आते हैं? जब आप खाली रहते हो तब? या रात को सोने से पहले? या इसके कारण क क्या आपकी जो नींद है क्या उसमें भी आपकी रुकावटें आ रही हैं? क्या आपकी स्लीप साइकिल है वो भी क्या इससे बिगड़ चुकी है?
जी, हाँ। मेरा स्लीप साइकिल काफ़ी बिगड़ चुका है। और ज़्यादातर जैसे दोपहर में मुझे ये ख़्याल आते हैं क्योंकि दोपहर को म अ, मोस्टली मेरे पास कोई काम नहीं होता और मैं रेस्ट ही कर रहा होता हूँ। मतलब ज़्यादातर अगर मैं कोई घर का काम भी नहीं कर रहा और मैं फ्री बैठा हूँ और जब भी फ्री बैठा हूँ मेरे मन में सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसी बातें ही आएँगी। और स्लीपिंग साइकिल मेरा हाँ, ख़राब हो चुका है। जैसे पहले मैं अ, जैसे सो जाता था अराउंड 10-11 बजे। पर अभी क्या हो रहा है कई बारी 12 बज जाते हैं, कई बार 1 बज जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि सुबह अ, 3-4 बजे नींद खुल गई। तो नींद खुलने के बाद सेम चीजें होती है। उस टाइम पे भी क्योंकि ब्रेन इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है ना सुबह 4-5 बजे, ब्रेन सोचता दिमाग वही पे रहता है मेरा कि क्या करेगा तू? या क्या होगा? ये है, वो है। क बहुत सारी चीजें चलती है। मोस्टली अगर मैं सबसे ज़्यादा पीक टाइम बोलूँ ना तो पीक टाइम होता है कि अगर सुबह मेरी नींद खुल गई 3-4 बजे के बीच तो वो टाइम निकालना मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है। उस टाइम पे मेरे को कई बार तो बहुत गलत ख़्याल भी आते हैं। पर होता क्या है कि परिवार है तो ऐसा कुछ मैं ज़्यादा सोचता नहीं बट जो चीज़ें होती है मैंने आपको बताई है।
जी। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, जी। जी, जी, जी, जी। हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी, जी, बिल्कुल। समझ पा रही हूँ कि, किस तरीके से आपका जो मन है, किन इन विचारों में खो जाता है और आप ज़्यादा इसमें सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। मैं आपसे एक आख़िरी बात जो है, आख़िरी सवाल भी आपसे एक ये पूछना चाहूँगी कि जो आपको इस तरीके के ख़्याल आते हैं, तो क्या आपके अ, शरीर में भी कुछ अलग तरीके की क्रियाएँ होती हैं? जैसे कई बार हमने देखा है, मन जब अशांत होता है तो बेचैनी होने लगती है या साँस फूलने लगती है अ, ये चक्कर आते हैं, इस तरीके का भी कभी आपके साथ कुछ हुआ हो?
अ, जी, शारीरिक तौर पे तो ऐसा कुछ नहीं होता, और ना ही मैंने कभी कुछ ऐसा नोटिस किया है। अ, सिर्फ़ वो चीज़ें अ, मेरे दिमाग में ही चल रही हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए, मैं अपने परिवार के साथ बैठा हूँ, चाहे हम अ, रात का डिनर कर रहे हैं या मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि बैठा तो मैं परिवार के साथ हूँ, पर उनको नहीं पता कि मैं एक डिस्कनेक्ट-सा हूँ उनके साथ, फ़ील कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में चीज़ें कुछ और चल रही हैं।
हुँ, हुँ। अच्छा। जी। हुँ। हाँ, जी। हुँ, हुँ, हुँ।
फ़िज़िकली मैं उनके साथ बैठा हूँ पर दिमागी तौर पे मैं उस जगह नहीं हूँ। तो ये चीज़ भी मुझे अ, फेस करनी पड़ रही है।
जी, जी, जी। बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ और आपने जिस तरीके से अपनी सारी बातें मुझे बताई हैं मैं आपकी परेशानी को बहुत अच्छे ढंग से समझ चुकी हूँ। और पूरी कोशिश करूँगी कि एक आपको अच्छा जो है सलाह दे पाऊँ, एक अच्छे उपाय बता पाऊँ ताकि आपका मन जो है अ, इस उथल-पुथल से जो है दूर हो सके और आपकी मन में शांति रहे। जैसे देखिए कि ना ये जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं, तरह-तरह के विचार आते हैं उससे हमारा मन जो है कई बार भारी हो जाता है। और कभी न कभी हमारी जो श अ, आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनको सोच के हम अपने दिमाग में इतना ज़्यादा हावी कर लेते हैं चीज़ों को कि, समझ नहीं आता कि उससे कैसे हम लोग बाहर निकल पाएँ? तो आपको इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए ना आपको अपने विचारों को थोड़ा-सा जो है निरीक्षक की आपको ज़रूरत है। आपको ये सोचने की ज़रूरत है क्या मैं जिस बारे में सोच रहा हूँ, क्या सच में उसको इतना ज़्यादा सोचना चाहिए? जैसे कई बार हम अपने करियर को लेके ज़्यादा सोचने लगते हैं तो आपको क्या करना है, ख़ुद को ना थोड़ा-सा एप्रिशिएट करना शुरू करना चाहिए कि देखिए मैं पहले ऐसा था और अब ऐसा हूँ। मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसको पाया है, बहुत सारे अपने लक्ष्य हैं जिनको पाया है। तो इससे जो होगा ना आपके मन में जो थोड़े-से बुरे ख़्यालात आ जाते हैं अपने आप को लेकर वो कहीं न कहीं कम होंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके मन में विचार आते हैं जैसे आपने बोला कि सुबह मैं जल्दी उठ जाता हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं होती है और मैं ये विचार जो हैं मेरे दिमाग में आने लगते हैं। तो आप क्या करें जब भी आपको इस तरीके के विचार आए तो आप 1 पेन और 1 कॉपी लें और उसमें अपने उन विचारों को लिखें। उन विचारों को जब आप लिखो और फ़िर उस पे निरीक्षक करो कि क्या सच में ये जो मैं चीज़ें सोच रहा हूँ कि ये सोचने वाली चीज़ है भी, ऐसा तो नहीं मैं इस पे कुछ फ़ालतू की बातें सोच रहा हूँ, ये ज़रूरी ही ना हो। क्योंकि ये इस तरीके की बातें हैं, जो हर एक इंसान को अपने जीवन में कहीं न कहीं उनसे जूझना पड़ता है। इसके अलावा आप जो हैं अ, अपने मन को शांत रखने के लिए कुछ इस तरीके के प्राणायाम, व्यायाम ज़रूर कर सकते हैं जिससे आपका मन जो है शांति की तरफ़ दौड़े। इसके अलावा आपको अपना जो दैनिक रूटीन है उसको ब अ, बदलने की बहुत ज़रूरत है जैसे आपने मुझे बताया कि आप रात को लेट सोते हो और सुबह जल्दी उठ जाते हो। तो आपको एक 6 से 7 घंटे की जो नींद है उसको पूरा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो कि जैसे रात को सोने से पहले आप अपना फ़ोन जो है दूर रखें, इसके अलावा चाय, कॉफ़ीज़ इन चीज़ों से आप अपने आप को दूर रखें। या फ़िर आप सोते समय ना अपने दिमाग में, अपने मन अ, अप अ, ऐसे कुछ संगीत हैं जो अपने हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा शांत रखते हैं, ऐसे संगीत आप सुन सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आपको अचानक से बेचैनी आने लगे ना और मन जो है इधर-उधर आपका भटकने लगे और आप किसी गहराई में एकदम से जाने लगे। तो अपने आप को कंट्रोल करना है, आपको एकदम वर्तमान में आना है और ये सोचना है कि मैं इस समय जो काम कर रहा हूँ मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए। या उस समय आप अपने किसी भी करीबी दोस्त को, अपने घरवालों को किसी को भी आप फ़ोन मिला सकते हो। ताकि आपका मन जो है थोड़ा-सा भटक जाए। इसके अलावा आप कुछ नई-नई जो हैं अपनी अ, कहते हैं ना हॉबीज़ हैं वो सीख सकते हो, जो आप बचपन में करना पसंद करते थे। तो उन चीज़ों को अपने जीवन में ले के आओ, तो कहीं न कहीं आपको अंदर से ना ख़ुशी मिलेगी और जब अंदर से ख़ुशी होगी। तो कहीं न कहीं जो हमारे जो दिमाग में अजीबो-गरीब ख़्यालात आते रहते हैं, जो खाली दिमाग में अद ख़्यालात आते रहते हैं, वो कहीं न कहीं दूर होगा। और मैं मुझे लगता है कि आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान देंगे, तो कहीं न कहीं आप इस चीज़ से बाहर निकल पाओगे और आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आप बिल्कुल इन चीज़ों पे काम भी कर रहे हो बस थोड़ी-सी और इन पे मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ज़रूर आप जो हैं एक अच्छा अपना जो स्लीप साइकिल है और बाकी की जो चीज़ें हैं अपने माइंड को आप बिल्कुल शांत करने की पूरे-पूरे अ, तरीके से आप इसमें कामयाब होंगे। जी।
जी, बिल्कुल आपने जिस तरह से मुझे समझाया है, अ, ये बहुत ही अच्छे तरीक़े से आपने मुझे बताया, मेरी दिक्कतों को समझा और मैं ज़रूर जो-जो चीज़ें आपने बोली हैं मैं वहीं चीज़ों को, सभी को ज़रूर फ़ॉलो करूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इन सब चीज़ों से मैं निकलूँगा और मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जैसे आपने मेरी प्रॉब्लम को समझा मुझे नहीं लगता था कि मैं कहीं और ये शेयर कर सकता हूँ। तो मैं एक बार आपको बहुत-बहुत दोबारा धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरी प्रॉब्लम को समझने के लिए, मेरी मेरी दिक्कत को समझने के लिए और मुझे सुझाव देने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
जी, आप आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत ख़ुशी है कि मैं आपके काम आ सकी, मेरी सलाह आपके काम आएगी।